おお、そうでんですね。
す そうなんですよ。なので、やっぱその前までには、ね、全部終わらせて帰ってきたいっていう気持ちがあるので、ちょっと朝は、じゃあ、ね、犬の散歩もしなきゃいけないけど、朝ごはんも食べたいっていうのをすべてこう、ね、一つにするために、あ、みんなでカフェに行って、朝ごはんを食べて、で、そっからね、こういろいろ、なんかちょっとウィンドウショッピングしたりとか、ショッピングモール、ね、なんかついでに行ったりとかっていうので、結構買い物とかして帰ってくるっていう日が多いですね、活動する日の週末での過ごし方は。はい。うん。
はい。 うんうんうん。 <chuckles> あ、はい。 ああ。 いいですね。ウィンドウショッピングでお散歩っていう感じですかね。
そうなんですよ。なんか私住んでるとこワンちゃんも結構どこでも入れるので、はい。うれこそね、スーパーも最近入れるようになったところも増えてきたりとか。基本的にはダメなんです。そうなんすよ、なんか犬用のカートがあって、それで、うう、あの、それに入れれば、まあ、スーパーも入れますよっていうところとか、あと、ショッピングモールは基本的に、ほんとに本屋さんとかお洋服屋さん、普通にワンちゃんと入れるので
ねえ。あ、ほう、ふん。 え、すごいですね。 うーん、うん。 ほん、ふ。 ええ、すごい。
いや、すそうなんですよ。だからね、犬の散歩も一緒にして、で、私のちょっと買い物もにも、ちょっと犬に付き合ってもらってみたいな感じで、はい、あの、それは結構ね、土曜日はそういううん、<chuckles> 過ごし方が多いですね。
うんうん。 へえ。一石二鳥な。<laughs> へえ、いや、でも、お店の中までワンちゃんと入れるってすごくあんまり聞いたことがないような
うん。 そうなんですよ。 うん、そうなんですよね。私も、あの、犬飼い始めてびっくりしましたね、はい、なんか「え、ここもいいの？」みたいな。そうなんですよ。それこそなんか、あの、パン屋さんとか、朝、結構ね、パン買いに行くんですけど、あの、そこに犬と行くと犬がいつもクッキーもらえるから、あの、犬が毎日行きたくて、毎日我が家はパンを買いに行く羽目になってるんですけど、<chuckles> とかね、な
へえ、え、うんうん。 あ、こんなところまで。<chuckles> うんうん。 はい。 ええ！すごい。 <laughs> わ、ん、地域的にも多いんですかね？
そうですって。なんかね、でもやっぱワンちゃん飼ってる人の割合がすごく多いなと個人的には思っていて、うん、だからなのかなっていうのもあるんですけど、本当にどこでも行けちゃうので、それこそね、電車乗って、あの、去年とかは3時間ぐらい電車乗ってちょっと遠い街まで出かけたりだとか。はい。ね、それこそ路面電車とかバスとかも普通に犬と乗っていろんなとこ行けるので、結構ね、だからワンちゃんと一緒に週末は、なんかお出かけするっていうのは結構多いかもしれないですね。
うん。 おお。 ええ、うん、すごい。はい。 へえ。 うん。 へえ。 はい。